Am am Kirschbaum. Und da war das halt dann eben auch, ja, mit den Vögeln beispielsweise, Elstern, die diebische Elster, die ging da ganz schön hinter die Kirschen. Und, da kann man dann auch alte CDs so 'n bisschen als Vogelabwehr nutzen, ja? Weil die einfach gut das Licht reflektieren. Und da werden die dann auch 'n bisschen, ja, davon abgeschreckt.
Ah, okay, das wu kannte ich auch noch nicht. Also, du hängst dann tatsächlich die CD direkt in die Bäume und die fungieren dann wie so 'n Windspiel, stelle ich mir grad so vor. Und dann schreckt das Vögel ab?
Mhm. Ganz genau. Mhm. Ja, genau. Aber die Vögel, die sind natürlich auch, ja, da ziemlich adak adaptiv, sag ich mal. Also, das kann man jetzt vielleicht mal für für 'n paar Wochen machen, aber ansonsten gewöhnen sie sich da auch dran, ja? Also die die lernen sind da auch, äh, schne schnell im Umgang und merken dann, ja, das macht ja gar nicht so viel, diese CD. Also da ist auch 'n bisschen Vorsicht, äh, zu walten, ja. Ist jetzt keine Dauerlösung.
Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass irgendwie die Vögel sich schnell dran gewöhnen. Ich hatte mal so 'ne Plastikkrähe aufm Balkon, die haben sie am An vielleicht 2 Tage, äh, beachtet, also beachtet im Sinne von, dass sie nicht gekommen sind. Und dann, ähm, ja, haben sie die irgendwann auch völlig ignoriert, als sie die dann schon kannten.
Mhm. Ja. <giggles> Mhm. Ja.